Halo, Kakak.
Halo, iya.
Selamat malam. Di sana apakah malam?
Mmm. Iya, betul udah malam.
Ah, oh, ya, soalnya banyak yang dari luar, gitu.
Mhm.
Dari luar eee, Kakak, dari or Indonesia, kan?
Ya, aku di Indonesia, Kak. mhm, mhm.
Ya ya, sama sama sama. Terus, gimana nih malam ini ada obrolan menarik apa, nih?
Hari ini, eee, tadi saya bilang lagi bingung cari makanan nih, Kak. Karena di rumah itu lagi enggak ada makanan, jadi antara mungkin makan di rumah atau milih mau makan di luar. Nah mhm, kalau, Kakak mhm, kalau, Kakak, sendiri? Eee
A Kalau aku sendiri ya, kalau aku tuh, <tsk> eee, faktor yang mempengaruhi tuh ya kalau di rumah enggak ada makanan, tentu, sih, eee, aku pilih pesen di rumah eh, di pesen keluar, gitu.
Mhm.
Mak pesen keluar pake, e ojol, ojek online, gitu.
Oh.
Tapi esen esensinya tetep makan di rumah, gitu, maksudku, sori sori.
Oh, kirain hmm? Oh, kirain beli ke warung makan gitu, kalau laki-laki kan lebih senang oh, ya, bisa naik motor, nih, set sebentar ke warung, kek.
Iya. Hmm. <chuckles> Iya.

Mmm.
Jadi, faktornya ya iya, faktornya tuh di rumah ada nggak, gitu. Kalau nggak ada berarti keluar, gitu, gitu sih.
Oh Kakak sen mmm, terus kalau di luan, enak makan di luar atau makan di rumah Kak? Kalau dari sisi nyamannya, gitu?
Kalau kalau aku sih lebih nyaman makan di rumah ya. Karena, apa ya, dis di sisi lain, kita tuh makan nggak usah keluarin duit kan, di rumah. Kebetulan, aku tinggal sama, masih ta sama orang tua gitu Kak. Jadi, ya makan makan ada terus gitu, dan gratis kan, daripada kalau keluar rumah kan kita harus ngerogoh kocek, gitu loh.
Mhm.
Iya. Cuman mhm?
Biasanya kalau Itu kayak Kakak doang aja. <laughs>
Oh, ya. Cuman, kalau di rum apa ya, kalau semisal kita tuh, pengen beli, apa ya, mak makanan, atau mungkin minuman lah, minuman boba gitu. Nah, itu kan di rumah nggak ada, jadi ya mau nggak mau ya keluar, gitu sih.
Mhm. Mhm. Mmm. Kal mmm, kalau aku biasanya, eee, lebih seneng, makan di rumah, kalau masalah biayanya sih
Mhm. Iya?
sebenarnya sama aja sih kalau kata aku. <chuckles> Karena, ya mau makan di rumah juga kalau kita pesannya banyak juga, iya gitu. Nah, tapi kadang-kadang, kalau lagi beruntung nih gitu, kadang-kadang, m aku kebetulan gak bisa masak, Kak. <laughs>
Hmm. Iya sih. Mhm. Oh, iya iya iya iya.
Iya, jadi kadang-kadang meminta tolong kakak untuk, eee, dapetin makan atau dianterin makanan gitu, kalau kakak kakak kebetulan bisa masak jadi berbaik hati untuk mhm, kebetulan rumah kami berdekatan. Jadi, ya, boleh deh diojolin kayak gitu sih heeh, biasanya, gitu. Mhm.
Mhm mhm. Oh. Iya. Ha terus gini Kak, semisal nih, eee, situasi situasinya itu ini bayangin aja sih, eee, di rumah itu
Mhm.
ada, apa ya, seumpama Kakak pengen makan, mie instan gitu. Kan di rumah di rumah ini ada, nah kalau seumpama, gimana ya jelasinnya ya. Jadi
Mhm.
pilih pilih heeh, lebih milih masak di rumah atau di luar gitu?
Mending ini. Kalau aku
Ini situasinya sama-sama maksudnya dirumah ada mie gitu, walaupun diluar juga bisa beli, itu Kakak pilih mana?